Entendi. Tá. Isso isso, já tem muito tempo que você tem esse hábito?
Isso. Sim, desde criança, sempre dormi com a televisão ligada.
Desde criança. É é é muito é muito comum.
Aham, eu sempre tive televisão no quarto, né. Por exemplo, eu o agora eu tenho uma na sala, que a minha sala é tipo uma sala-cozinha, né, eh. E agora eu tenho uma televisão na sala, que eu comprei agora há pouco tempo, que, hã, eh, eu eu normalmente, quando eu tô almoçando, né, eh, ou então tô fazendo alguma coisa na cozinha, eu ligo a televisão meio pra ficar escutando, me distraindo, né, um pouco.
Hum. Entendi. Como se fosse uma companhia também, né?
É, exatamente, pra passar o tempo também, aí eu vou escutando, eu ve assisto muito YouTube, eu vou escutando os podcasts e tal, e aí
Ah, tá. Você não não assiste TV a cabo, coisa pra você é mais, eh, conteúdo que você mesmo escolhe.